Et le coucher des enfants, ça se déroule comment chez toi?
Alors écoute, chez moi, heu, déjà c'est assez enfin c'est facile, ouh là là je non, c'est pas facile. Mais heu, bon, j'ai qu'un enfant donc tu vois, ça facilite quand même pas mal les choses, heu, j'ai qu'un enfant et heu, je suis en couple, donc heu, on est 2 à gérer, tu vois?
D'accord. Mouais. OK.
Hem, donc c'est vr
Tu as qu'un enfant de quel âge?
Il va avoir 5 ans.
Oh, bon petit bout de chou. Magnifique.
Ouais, petit bout de chou adorable, heu, <chuckles> ouais complètement, et mmh, écoute, on a eu pas mal, heu oh là là, avec le sommeil et mon fils, on a eu pas mal de rebondissements.
OK. D'accord.
Hem, je peux te faire le déroulé, heu, depuis le début si tu veux, mais hem c'est vrai? Et bah, tu sais, en fait, au début hem, il avait, heu quand bah, enfin, tout petit bébé, quoi, tu sais le ce qu'on appelle le les je crois que ça s'appelle les réflexes de Moro, heu, où c'est vraiment quand le bébé hem, en fait, a des comment dire? Ah, dans son sommeil, mais vraiment tu vois, vraiment heu, nourrisson, nouveau-né, heu, qu'il a des réflexes où il va lever, heu, subitement les bras, heu, subitement les jambes, et cetera et ça l ça, en fait ça le réveillait.
Avec grand plaisir. Mmh bah, oui. Oui. Mmh d'acco OK.
Donc, on a commencé avec, heu, la fameuse technique de l'emmaillotage et ça, que c'est quand il était tout bé tout bébé et en fait ça nous a permis de bah, en fait il dormait toute la nuit heu, malgré le fait tu vois que je l'allaitais, et cetera, heu, il se réveillait pas pour manger. Donc heu, au début, si tu veux, c'était assez simple, et hem et il dormait plutôt pas mal, en même en tant que nouveau-né, nourrisson, heu, donc c'était plutôt cool
OK. Ouais.
et hem, ensuite, on a instauré un petit rituel de, heu, quand il est devenu un p f enfin, quand, un peu plus vieux, j'allais dire, non, mais quand il a grandi, heu, on a instauré le petit rituel, tu sais, du l'histoire. Hem, mais, heu, pas que enfin q il était encore vraiment bébé hein, et on a commencé tu vois, je on savait pas trop s'il comprenait ou pas, mais on trouvait ça cool finalement de bah d'instaurer ce rituel de l'histoire, et hem et finalement on s'est vite rendus compte que qu'il accrochait pas mal et que, heu, ouais ça instaurait un petit tu vois, une routine, hem, ouais, une petite routine donc, heu, c'était plutôt
Moui. D'accord. Ouais. Il savait que quand c'était le moment où l'histoire arrivait, ça allait, peu de temps être juste après, le moment d'aller dormir au final?
Bah, je pense, mais après il était peut-être un peu trop petit, mais, heu, ouais après je pense que tu sais souvent, heu, bah, surtout quand tu as c'est ton 1er enfant, heu, tu découvres un peu tout avec lui et hem
Oui. L'expérimentation.
Ouais, c'est ça, et en fait, tu vois, heu, souvent hem, j'ai j'ai le l mmh, <clicks tongue> comment dire, le le souvenir en crèche de d'une des mmh, des dames, donc qui s'occupait de lui en fait, qui me qui me parlait de quelque chose de d'assez spécifique. Bref! Et en gros qui me disait moi tu vois m mon fils avait 9 ou 10 mois et hem quand il est rentré en crèche, et en fait pour moi, c'était un tout petit bébé qui savait pas, heu heu, vraiment qui n qui n'avait pas conscience des choses, et cetera. Et en fait, elle me disait: «Mais non, mais à 9 10 mois, heu, votre enfant, il est parfaitement conscient d'énormément de choses, hem, et là ce qu'il fait, heu, il le fait, heu, consciemment, heu, et cetera.» Donc hem, ouais, au final, je pense qu'en tant que parent, quand c'est le n le 1er tu as tendance enfin bref, tu expérimentes quoi, heu, tu vas petit à petit, heu, voilà.
Oui. Oui, c'est vrai.
Ouais, ouais, ouais.
Quand elle disait qu'il il avait conscience des choses, est-ce qu'elle a détaillé de de quelle conscience est-ce qu'elle elle elle parlait à ce moment-là ou pas forcément?
Ouais, si, si, en fait, c'est parce que mon fils avait, heu, quand il est né, et cetera, il avait, heu, tu sais, ce qu'on appelle le RGO donc c'est la régurgitation. Hem, donc ça veut dire qu'on était en fait, il vomissait hyper facilement. Heu, donc on était obligés, heu, donc après chaque tétée, de le maintenir. Déjà, tu vois, les tétées, c'était pas du tout allongé ni quoi que ce soit, fallait vraiment le tenir, heu heu, ouais assis, et hem et comment dire, et après chaque, heu, fois qu'il se nourrissait, on était obligés de le garder 1/2 heure, vraiment 1/2 heure, heu, en position, heu, bah verticale, heu, pour pas qu'il y ait bah faire son rot, et puis surtout tu vois pas trop le le b le bouger ni quoi que ce soit, parce qu'en fait, heu, sinon il vomissait, heu, énormément quoi
Oui. Assis. Ouais, lui faire faire son rot, un peu, quelque part? Ouais. OK.
et donc hem et donc après, il a eu cette tendance à vomir vachement facilement et à régurgiter hyper facilement, et en fait, si tu veux, moi, je pensais que c'était mécanique, et heu, la bah la cette fameuse dame de la crèche m'a dit: «Non, non, heu, c'est c'est il en a parfaitement conscience. Il sait exactement comment, heu en gros, comment se faire comprendre et heu, quand il s'énerve, heu, tu sais et que et qu'il régurgite, en fait, heu, il le fait q heu, consciemment. Enfin, c'est volontaire de sa part». Bon bon voilà, heu, je sais pas si, heu, elle avait raison ou pas, mais enfin, après, ouais, en tu vois, avec le recul, je me rends compte effectivement, non, un bébé de 10 mois, 1 an, heu, effectivement il est assez conscient, hein.
D'accord. Bien sûr, bien sûr.
Complètement, hein.
C'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il se rend pas compte de ce qu'il se passe autour de lui, de qui il y a autour de lui et dans quel état les gens se trouvent quand il est là.
Exactement. Ouais, ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi et clairement et puis même, tu vois les énergies des parents, tout ça, finalement, on on leur passe énormément de choses, hein et ils sont hypersensibles à justement nous, comment on est. Heu, ouais, ouais, je suis je suis d'accord, ouais ouais.
Ah oui. Ah oui oui, c'est
Mmh.
Il y a eu pas mal de modèles d'éducation justement, où où un moment donné certains, heu certains chercheurs disaient que la manière dont l'enfant pleurait était un signe que voilà, c'était un une connaissance entre l'enfant et le parent, mais aussi entre le parent et l'enfant et que quelquefois, selon le signe il fallait savoir détecter quand, heu quand, heu, bah en fait l'enfant, heu, appelait entre guillemets «pour quelque chose de valable», entre gros guillemets, hein, évidemment et heu, contre, heu quand c'était quelque chose de l'ordre, heu, un petit peu moins valable, du genre, heu, ben j'ai pas envie de dormir, viens t'occuper de moi, fais moi de la distraction quoi.
Oui. Mmh mh. Ouais ouais ouais bien sûr. Mmh mh. Bah c'est ça, <laughs> c'est ça. Oui oui, ouais il y avait ces fameux 5 pleurs, c'est ça? C'est ça que dont ouais ouais ouais, c'est ça, hein?
Heu, c'était ça. Même si même si voilà, après il y a eu d'autres contre-études qui ont qui ont aussi décelé que, ben en fait de laisser un bébé pleurer, c'était aussi le faire grandir avec un manque possible affectif et que, voilà, à faire quand même très attention, heu, c'est voilà.
Oui. Mmh mh. Oui. Complètement. Ouais, ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, bah, justement tu vois? Nous on n'a pas été du tout sur, heu, laisser pleurer, heu, non, heu, pas du tout même. Hem, justement parce qu'on s'était un petit peu renseignés sur la chose et que, heu heu, moi j'avais plutôt eu tendance, tu je crois, tu vois, ma mère, elle nous disait qu'elle, c'était plutôt nous laisser pleurer et je me dis: «Bon, peut-être que tous mes problèmes actuels viennent du fait» non, enfin je rigole, hein, mais hem en gros heu <laughs>
<laughs> Alors oui et non, oui et non. Parce qu'il y a certaines études qui ont démontré qu'au final, heu, ce qui se passait entre 0 et 3 ans avait de l'impact, heu, jusque, heu, en fait dans des personnes même de 50, 60 ans et que c'est quand on parle de l'enfant intérieur
Ouais. Bah oui, oui, oui, bah oui. Tout à fait, tout à fait.
principalement c'était en fait ben, ça pouvait en tout cas c'est ça commençait à partir de là, tu vois?
Ouais, ouais, je suis d ouais, ouais carrément. Ouais. Ah oui non, mais c'est clair, c'est clair. C'est pour ça que c'est hyper important je pense, heu enfin nous tu vois en tant que parents actuellement, heu, on a, heu on a toutes les études, heu, on a toutes les les cordes à notre à notre arc tu vois, pour, heu pour essayer de de gérer à au mieux, heu, en fait, donc hem
Quand tu dis gérer, est-ce qu'au final tu as mis, heu, entre guillemets, hein, mais heu, est-ce que tu as mis en place une stratégie? Tu vois genre un coup papa, un coup maman, heu, 2 coups papa, 1 coup maman, tu vois? Ou est-ce qu'au contraire, heu, bah ça va dépendre de l'impro, parce qu'en fait papa et maman, ils travaillent tous les 2, et qu'il y a des moments donnés où maman, bah, elle vient de donner le sein, elle est fatiguée, elle a besoin de se reposer et heu, papa inversement, bah voilà, a travaillé toute la nuit, donc lui aussi, il a besoin de se reposer, ça dépend.
Ouais. Ouais, ouais. Mmh mh. Oui, oui, oui. Ouais. Mmh. Mmh. Écoute, heu, moi j'ai eu la chance au début, hem, que ce soit mon conjoint. Tu vois, de je parle je parle de toute la période nouveau-né et tout, heu, un peu compliquée. Hem, après la f parce que bon tu sais, hein, il y a tellement de phases, heu, de sommeil au niveau des enfants. Heu, pendant 2-3 mois ça va être gén enfin l'enfant va faire ses nuits et puis, heu, enfin va vraiment bien dormir et puis 3 mo pendant 3 mois après, ça va être une catastrophe et cetera bref et heu, moi, mon conjoint, il était hyper présent au début, c'est lui qui gérait vraiment la nuit. Hem, bon voilà et après là, si je reviens, tu vois à la période un peu plus actuelle où finalement, bah, mon fils va avoir 5 ans
Bien sûr. D'accord.
heu, là, les t choses sont hyper bien, heu, comment dire, huilées. Dans le sens où on fait vraiment, heu, un jour papa, un jour maman. Bon sauf si tu as demain par exemple, mon conjoint demain, heu, sort avec ses amis, heu, c'est c'est moi qui voilà, qui vais faire, heu heu, 2 jours d'affilée, bon peu importe, hein, mais en général, c'est un jour l'un, un jour l'autre et puis ça va être, heu, après la dou enfin ouais, heu, on rentre de l'école, on fait la douche. Hem, ensuite, il y a un petit temps de jeu. Après, on mange. Heu, en général, moi, je mange avec mon fils. Heu, parce que j'aime bien manger tôt aussi. Après, il y a un gros temps de jeu, donc tu sais, pour vraiment, hem, dépenser fénal finalement l'énergie qu'il aura, heu, récupérée en mangeant.
Ouais. OK. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oui. Oui.
Et ensuite, ça va être, heu, bah, brossage de dents, heu, pipi, heu, l'histoire, on lit une jolie histoire.
Ouais.
Et après je on reste avec lui, un petit peu. Et on lui met une chanson et on met toujours la même chanson. Heu, c'est de Maurice Ravel, je crois. Enfin, c'est une musique classique. C'est de la musique classique et heu, pour l'aider un peu, hem, enfin pour lui signifier, si tu veux, que ça va être le temps de s'endormir quoi.
D'accord, combien de temps, elle dure cette chanson?
Voilà, cette chanson qui dure 10 minutes et heu, avec des passages, heu, un peu, comment dire? C'est pas c'est pas hyper doux, tout le temps, hein. Tu as tu as aussi des passages un peu plus rythmés
OK. Mmh.
mais heu, mais c'est une jolie chanson, j'aime bien et hem, et puis, lui il sait tu vois? <chuckles> Heu, c'est marrant, parce que, quand sur Spotify, dans la voiture, la chanson se met toute seule, il dit: «Mais attends, heu, non, non, mais là c'est pas l'heure de dormir, heu». <laughs> Voilà.
Oui, oui, oui. Un petit peu le syndrome, heu, qui est aussi fréquent chez les adultes et qui perturbe énormément. Si, par exemple, heu, certains adultes ont lu ont l'habitude d'utiliser le une certaine mélodie, pour le réveil sur leur smartphone et qu'en fait, cette même mélodie, est la sonnerie d'un appel de quelqu'un d'autre. Quand le corps va entendre de manière instinctive, tu vas te retrouver dans la même énergie que le matin, au réveil et en fait c'est extrêmement troublant.
Ouais. Ouais! OK. Mmh. Mmh mh. D'accord, et bah écoute, j'avais jamais entendu parler de ça, mais je vais y faire attention. OK, intéressant, cool.
Ouais, ouais.
OK, ouais, bah écoute, heu, ouais, ouais, moi, je pense.
Et heu est-ce qu'il y a, heu, est-ce qu'il y a, heu, bah, du coup, au final, tout se passe bien, tu dis que c'est huilé, il y a aucun moment de crise.
Ouais. Oui. Non, non, non, là, il a vraiment non. Non, parce qu'il y a eu des petits moments en fait, tu sais comment on en est arrivés à cette routine? C'est parce qu'on a fait un voyage au Japon, heu, quand mon fils avait 2 ans et heu, il a fêté ses 2 ans à Tokyo, heu, voilà et on est restés on a fait un ouais, ouais, c'était incroyable et on a fait un road trip de plus de d'1 mois avec, donc mon mari, heu, notre fils et moi quoi, bref tous les 3
Magnifique! Ouais.
et hem, donc en fait, à au Japon, on dormait, heu, on dormait ensemble. C'est-à-dire qu'on était dans l dans le même, à chaque fois, dans l dans la même chambre d'hôtel ou du Ryokan ou de ou de Airbnb, bref
Tous Ouais.
et notre fils dormait au milieu de nous, tu vois?
D'accord.
Et mmh, écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais quand on est rentrés de ce voyage, on a eu vraiment, heu, bon, mis à part le jet-lag et compagnie, mais il y a eu vraiment un une espèce de gros changement qui s'est opéré. Je sais pas si c'est le fait d'avoir dormi autant avec lui, hem, ou alors la routine qu'on avait, quand il était plus bébé, ça lui convenait plus et on bref, je sais pas, il y a eu vraiment un moment, affreux, où en fait, heu, le niveau il se réveillait tous les matins à 4:00 quoi. Il y avait pas moyen de le rendormir. Ouais
Ah ouais! Du coup, vous, non plus, pas moyen de s'endormir, ça veut dire.
c'était hyp oui, oui, oui, non, non, c'était c'était hyper compliqué et ça a duré pendant quelques mois et en fait, on en pouvait plus et heu, on a fait appel à une professionnelle, heu, une professionnelle de bah spécialisée dans le sommeil des enfants quoi
Ouais.
l'accompagnement des parents et tout, et heu, écoute, en un rendez-vous, elle a bien étudié un petit peu notre, heu, comment dire? Heu, notre famille, et cetera et heu, bah c'est elle qui nous a parlé de enfin qui nous a dit: «Bah non, en fait, heu, le votre enfant à son âge, ça y est, après manger, il a besoin d'un vrai temps de jeu actif, heu,». Hem, la petite, heu la petite chanson, ça peut être pas mal aussi et voilà, donc on est restés su et ça a super bien fonctionné, et depuis, on est sur ça, et heu et là, l'objectif, ça va être, heu, bientôt de qu'il arrive à s'endormir, vraiment seul, tu vois?
Sans la musique ou avec la musique?
Heu, alors, non, avec la musique mais sans qu'on reste avec lui, heu, pendant, heu, di dix minutes quoi, vraiment, heu, pour le f ouais.
D'accord, et est-ce que vous allez intégrer une veilleuse ou quelque chose comme ça par exemple?
Non, non, non, pense pas après, on on les chambres sont quand même assez proches, et hem, on aime bien aussi tu vois? Je pense enfin on pour nous c'est important de lui apprendre ça un peu, qui d'avoir confiance en lui en fait, qu'il ait confiance en lui et en ses capacités et heu, il peut dormir, enfin tu vois? S'endormir seul et heu, c'est un grand garçon et heu <chuckles> donc heu donc voilà, ouais, ouais, vraiment tu vois? L'encourager à à dormir, heu, et à s'endormir seul quoi, mmh.
Ouais. Bien sûr. <chuckles> Si tu avais 2 ou 3 conseils à donner à de jeunes parents qui sont encore avec un nourrisson, qu'est-ce que ce serait?
Heu, ce serait que, si jamais c'est trop dur, heu, ne pas hésiter à demander de l'aide, vraiment. C'est ça mon conseil principal, tu vois? Faut pas faut pas hésiter.
OK.
Ouais, vraiment, parce que tu vois? Parfois on peut avoir honte ou se dire, mais pourquoi est-ce que moi ça mon ça fonctionne pas? Non, non, faut demander de l'aide quand c'est dur, heu, tu vois? Il y a ça y est il y a des gens qui qui sont pros et qui peuvent nous aider, donc heu, de pas hésiter.
Bah, écoute c'est un c'est un partage très intime et heu, merci beaucoup pour cette générosité.
Merci à toi, c'était très, très sympa.